Allora, allora mi è capitato una volta di mhmm, per un per una classe di scrittura creativa, mi è capitato di dover scrivere un racconto in, uhm, con 4 4 persone in totale, ehm, ovviamente, già scrivere a a 4 mani è difficile, perché, comunque, uhm, è è molto complesso, mhmm, già scri cioè, scrivere e u un racconto, se una persona ha delle preferenze personali, dei gusti, o, magari, vuole che finisca in un certo modo, ehm, è diverso da, magari, l'idea che tu, magari, hai di quel racconto
Mh-mh. Sì. È vero. <chuckles> Mh-mh. Certo, sviluppartela tutta per conto tuo, insomma, è un'altra cosa, certo.
Esatto. Ehm, in questo caso, uhm, c'erano praticamente 2 persone nel gruppo che erano, uhm, poco rintracciabili, e, nel caso, si facevano andare bene tutto, ehm, e n e non ci siamo neanche divisi bene le mhmm, i task, diciamo, uhm, in maniera molto, mhmm, democratica, ecco. Ehm, esatto, ehm, e quindi o è finita che io ho dovuto scrivere le ultime pagine del racconto, ehm, e portarlo, diciamo, a una
Mh. Equilibrata. <chuckles>
conclusione. Ehm, e purtroppo si è instaurata quella dinamica del, uhm, mhmm, persona che magari ha fatto tutto nel gruppo e gli altri
Mh-mh. E quella che non ha fatto nulla. Certo, questo può succedere.
e gli altri, ovviamente, si come dire, si ehm, si beccano la, mhmm
I meriti di quello che si è fatto diciamo, d ma la maggior pa ma questo gruppo era stato cioè, vi eravate scelti reciprocamente, oppure è stato un caso che
i meriti, sì. No, no, no, è stato mhmm, e e e se non sbaglio era proprio una specie di, mhmm, gioco del tipo, abbiamo preso da un cappello dei dei pezzettini di carta su cui avevo uno aveva scritto il nome
<tsk> Ah, okay. Beh, in questo caso è probabile poi che le persone non si trovino bene tra loro, in effetti. Perché è casuale, certo.
Sì. Sì, sì, e